Evet.
Hımm. Eee, ne deniyor, satranç bir strateji oyunu mu deniyor? Eee, böyle bir tabir var mı? Hı hı, hı hı. Anladım. Peki. Eee, bu, ııı, a bir çeşit hobini, aynı zamanda öğrenme m mekanizması olarak da kullandığın bu hobini, eee, bü i şeyde, sosyal hayatta ya da işte günlük hayatında, belki okulda, belki kariyerinde, hani, eğer çalışıyorsan ya da çalışmayı hedefliyorsan yapacağın iş a a hani, alanında vs. eee, satrancın s sana, eee, edindirdiği bilgileri ya da, emm, nasıl diyeyim, becerileri nasıl kullanırsın ya da kullanabilir misin? Bu açıdan hiç bakıyor musun? Belki hiç kullanmadın ama "yapabilirim" dediğin şeyler neler?
Tabii ki strateji oyunu. Hı hı. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Evet. Tabii ki. Tabii ki bakıyorum, evet. Hı hı. Eee, özellikle o dikkat et eee, bir yere odaklanma ve dikkat konusunda satrancın çok büyük yararları olduğunu hissettim ben özellikle oynamaya uzun devamlı bir şekilde oynamaya başladıktan sonra. Onun dışında, eee, şu da mesela çok farkındalığıma yardımcı oldu satranç oynarken devamlı ileriyi görme, plan yapma, bir taktik üretme, eee, ve aynı zamanda Tabii ki.
<coughs> Hı hı. Evet. Hı. Ha, bu bir sonraki hamle meselesi, değil mi? Hı hı.
Kesinlikle, kesinlikle. O sonraki hamle için, eee, bir plan yapma ve, eee, satranç bence bir ego savaşı da aslında, bir zekâ savaşı. "Ben senden daha zekiyim," demenin bir aracı aslında. O da, mesela, insanın Kesinlikle evet, bir tık, eee, öyle olabilir. <chuckles>
Evet. Hıı. Agresif biraz sanki, <chuckles> değil mi? Bir yani, hem bir yandan, evet, heyecan verici ve çok zekâyı da, ııı, kullanabildiğin, eee, psikolojiyi de kullanabildiğin ama biraz da böyle söyleyince agresif ve böyle biraz baskıcı bir şey gibi de hissettiriyor. Evet, böldüm seni, lütfen devam et.
Tabii, değil mi? <chuckles>